Ah, okay. Aber was ist deine Lieblingsgeschichte dann, also abseits von jetzt der Verfolgungsjagd?
Ja. Hm, ach, ich finde es dass jeder jede jeder Film mal von den Älteren hat eigentlich was. Teilweise finde ich auch die Neuen nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Ich schaue es schaue es allgemein gern. Ja, das oder auch dann diese technischen Entwicklungen finde ich total, ähm, ja, reizend, wie dann dieser „P.“ dann da wieder was was Neues entwickelt, dass er dann dem „James Bond“ aus der selbst dass er dann aus der aussichtslosesten Situation dann doch wieder souverän entkommt. Also, das finde ich einfach einfach amüsant doch, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich muss gestehen, ich habe nur den d äh, „James Bond“ von 2012, glaube ich, gesehen
Mhm.
ähm, den ich aber auch nicht in Erinnerung behalten habe. <chuckles> Aber es gibt ja es gibt ja diese ähm, den mit „Johnny English“
Okay. Mhm.
äh, die diese Komödie. Und, äh, die mochte ich sehr gerne, ja. Aber ich ich glaube, das hat nicht mehr viel mit, äh mit, äh, hier „James Bond“ zu tun, oder?
Ja. Mhm. Hm, ich meine nicht, ne.
Okay, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall 'ne Parodie d von, äh, „James Bond“, ähm, aber das ist da natürlich halt mit, äh, Robert Atkinson, also dem Schauspieler von „Mister Bean“ auch. Und, äh, hast du das gesehen oder nicht?
Ich meine nicht. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Ne, ne, da kann ich jetzt weiß ich jetzt gar nicht, ne.
Ah, okay.